Hey du, ähm, ich habe ein z ziemlich großes Problem gerade in meinem Leben und ich möchte, dass du mir, äh, auch zuhörst. Also, ich habe das Gefühl, dass ich wirklich in letzter Zeit gar keine Zeit finde, um an meine persönlichen Zielen zu arbeiten.
Mhm. Mhm, okay.
Also, ich bin halt also nur kurz zur Info, ich bin halt ein Student. Ich st ich studiere auch Informatik und, ähm, grundsätzlich wird mein ganzer Alltag sozusagen davon besetzt, dass ich halt zur Uni gehe und dann da sozusagen Aufgaben mache.
Okay. Mhm, mhm.
Und, äh, natürlich kann man sagen, dass äh, dass, äh, Informatikstudium auch ein Ziel von mir ist, also, dass ich das abschließe, weil ich dann dadurch halt sozusagen mehr Jobs Jobchancen bekomme, so, ne? Aber es ist ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, es es das Studium an sich erfüllt mich nicht ganz, würde ich mal sagen, und ich versuche halt durch meine Hobbys sozusagen dann, äh, mich selber zu erfüllen, aber das ich habe halt einfach keine Zeit wegen Uni und so, verstehst du?
Mhm. Ja ja. Okay. Mhm, ja. Ach so. Okay, okay. Ähm, äh, sind das jetzt mehrere Hobbys, die da auf der Strecke bleiben, oder ist das ein Hobby? B ist das bei einem extremer als bei den anderen, ähm, oder fühlst du dich einfach generell irgendwie zeitlich nicht so verfügbar?
Ähm Mhm, mhm, also, ja, ich würde sagen, dass, äh, erstmal Musik ein sehr großes Hobby für mich ist und noch vielleicht, äh, Videospiele spielen. Also, es es es hört sich sehr an.
Mhm. Okay, okay. Ja, ja. <chuckles> Nein, nein.
Also, ich habe nur 2 Hobbys, würde ich jetzt mal sagen, so. Ich versuche halt Zeit für beides zu finden, aber ab und zu, also, an manchen Tagen kann ich wirklich nur 1 Sache von machen und das fühlt sich immer sehr, wie sagt man das? So, es fühlt sich immer ich fühle mich halt schuldig gegenüber den anderen Hobbys, so, obwohl das keine Person
Ja. Ja. Hm, ah, okay, okay, ich verstehe. Weil du dann dem anderen Hobby nicht so viel Zeit widmest.
Genau, genau.
Ja, okay, okay. Ja, okay, ich verstehe. Musik heißt jetzt in diesem Falle, ähm, selber Musik machen oder, äh, w in welchem welchem Kontext heißt das?
Oh, ähm, also, ja, ich mag's halt, äh, zu singen und ich mag's halt einfach sozusagen, ähm, ein paar, wie heißt das, so 'n Cover zu machen von einem Song und das halt dann auf YouTube hochzuladen, so. Das das ist so ein Hobby, das ich gerne bef verfolge. Aber, ähm, es dauert es kostet halt sehr viel Zeit, ehrlich gesagt, weil man halt, ähm halt alles machen muss, man muss das alles aufnehmen. Man muss dann auch noch später, äh, f bearbeiten so und es ist halt sehr schwierig, innerhalb dieser ganz kurzen Zeit, das alles zu machen halt. Und ich ich frage mich da, ist das ist das ein Problem des Zeitmanagements vielleicht, was was ich so beheben könnte?
Mhm. Ah, okay. Alles klar. Mhm. Hm. Ja. Mhm. Mhm, ja, ich verstehe, okay. Ja, das ist natürlich 'n zeitaufwendiges, äh, Hobby, sage ich mal, wenn du sagst: „Jetzt das aufnehmen, dann muss man das noch nachbearbeiten, den Schnitt machen, wahrscheinlich so Thumbnail machen und so“, alle so 'ne Sachen, ne?
Ja, genau. Genau.
Mhm, okay, okay. Das heißt, du hast ja jetzt noch 'n weiteres Hobby, äh, und zwar Videoschnitt <chuckles> weil das ne? Ja. Äh, okay, ja, ähm ja, Zeitmanagement kann natürlich sein. Die Sache ist jetzt, ähm, wie sehr kannst du die, äh, Zeit, die du in der Uni verbringst, kontrollieren, ne, ähm, das Studium ne, du hast natürlich fest feste Zeiten, zu denen du da sein musst, und, äh, w wie weit, ähm, ist das so anpassbar oder so, äh, reduzierbar, dass du trotzdem noch genug Zeit für deine bei für deine beiden Haupthobbys hast? Ähm, wie ist das? Wie ist denn da die Situation? Bist du da von Montag bis Freitag wirklich, äh, jeden Tag, äh, lange in der Uni oder hast du auch mal freie Tage? Hast du Tage, wo du Tagesfreizeit hast? Wie sieht denn so 'n, äh, typischer Tag von dir aus?
Ja, genau, theoretisch, ja. Oh, also, bei mir ist das meistens so, dass ich halt um 9:00,, so 9:30 aufwache und dann halt, ähm, zum Beispiel montags, äh, Dienstag und mittwochs zur Uni gehe.
Mhm. Okay, okay.
Und, ähm, die Uni dauert so bis äh, meistens bis 8:00, wenn ich wirklich zu allen Vorlesung gehe, und, äh, da muss ich halt mit dem Bus wieder fahren so, und das dauert halt wieder 30 Minuten und dann bin ich halt erst so um 21:00 zu Hause, so.
Ja. Mhm. Okay, und ja, okay, okay, ist jetzt schon nicht ohne, aber das hat waren jetzt 3 Tage, ne, wenn ich das richtig rausgehört habe.
Mhm, genau.
Okay, und, ähm, an den Tagen, ähm, hast du dann abends dann keine Energie, keine Lust mehr, äh, keine Z Zeit mehr einfach nur, oder w was machst du dann am Abend, wenn du dann zu Hause bist erstmal Unikram oder würdest du dann theoretisch lieber eins deiner Hobbys verfolgen? Wie ist da die Prioritätensetzung?
Also, lieb am liebsten würde ich natürlich ein Hobby von mir gerne machen, wenn es geht, aber das Problem ist halt, dass ich halt abends ziemlich müde werde und dass es halt ziemlich schnell auch noch, dann fühlt es sich halt ziemlich, äh, lästig, also, z ich würde nicht lästig sagen, aber ich bin halt sehr erschöpft, überhaupt irgendwas zu machen.
Mhm. Ja. Das wird anstrengend, ne?
Genau, genau. Und ich werde dann also, ich versuche dann einfach nur schnell Zähne zu putzen, mein Gesicht zu waschen, kurz duschen und dann halt sofort ins Bett sozusagen reinzugehen.
<chuckles> Mhm. Ja, klar. Klar, klar. Ja, wenn der Tag mit einem fertig ist, ne, dann will man, äh, auch einfach nur noch ins Bett, das ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Und, äh, ja, ähm ich, äh, ich frage mich jetzt an den Tagen, an denen du, äh, nicht in die Uni gehst. Was wie sieht so 'n Tag von dir aus? Hast du da 'ne kr klare Struktur in dem Tag, oder, äh, ist das eher so, dass du den Tag auf dich zukommen lässt, so wie halt die Feste fallen, feiere ich sie?
Ah okay, ja, ich also, ich würde sagen, dass ich eher letzteres bin also, dass ich wirklich den Tag einfach sozusagen zukommen lasse, und, äh, ja, genau, donnerstags und freitags habe ich halt am meisten Zeit sozusagen, weil ich da, äh, die wenigsten Vorlesungen habe und ich erst, äh, nachmittags sozusagen zur Uni fahren muss. Und, äh, genau vormittags versuche ich dann meistens, etwas früher aufzuwachen, was meistens leider nicht funktioniert wegen dem Schlafrhythmus von mir, aber genau, genau. Und, äh, dann versuche ich mich halt äh, dann esse ich halt Frühstück so, ich, äh, mache mich bald bereit, ich wasche mein Gesicht, ich putze Zähne, sowas halt, und dann schaue ich erstmal zuerst, ob es irgendwelche Uni-Sachen gibt, die ich halt noch zu Ende machen muss, weil grade muss ich ehrlich gestehen, dass, äh, meine Prioritäten dass es halt so aussieht, dass, äh, die Uni halt, äh, ganz oben steht. Also, ich äh, ich möchte halt so schnell wie möglich halt mit mei mit mei mit der Uni fertig werden, damit ich halt dann später mehr Freizeit habe, sozusagen, und so denke ich halt sozusagen, das ist halt mein Mindset grade. Und das Problem ist, meistens habe ich halt dann donnerstags sozusagen noch ein paar Dinge übrig, die ich halt, äh, für die Uni machen muss, und es ist dann das Problem ist dann halt, dass ich k wirklich dann keine Zeit mehr finde, irgendetwas zu machen, bevor ich halt zur Vorlesung gehen muss, die um äh, die bis a 20:00 geht. Und und dann ist das wieder sozusagen die Wiederholung von den letzten 3 Tagen, das ist.
<chuckles> Ja. Man kennt's. <chuckles> Ja, Ja, okay. Ja, ja, ja, okay, so teufelskreismäßig bisschen, ne?
Ja, ja. Genau so ist es.
Okay, okay, okay. Ich verstehe, ich verstehe. Okay, okay, okay. Ja, äh, natürlich vernünftig, dass du sagst: „Okay, ähm, ich möchte, äh, die Uni, äh, schnell, äh, äh, absolvieren, ne, und dann einfach, ähm, meine persönlichen” also, 'ne Uni ist notwendiges Übel, so bisschen, ne? Also, man man will natürlich auch 'ne gute Ausbildung haben und auch dann was vorzuweisen haben. Man sollte aber niemals vergessen, dass man auch einfach noch 'n Mensch ist und der sich vielleicht auch selber verwirklichen möchte.
Ja. Ah, okay. Ja, das das Problem bei mir ist auch hauptsächlich wirklich, dass, ähm, mein produktives Gehirn immer sagt, dass Hobbys eine Zeitverschwendung wären. Also, zum Beispiel, wenn ich wirklich jetzt, äh, zocke oder s oder, äh, singe, dann sagt mein Gehirn automatisch: „Hey, wa warum machst du nichts für die Uni? Das das ist doch komplette Zeitverschwendung, was du da machst“, so.
Ja. <snorts> Mhm. Mhm, ja, okay, okay, okay. Ja, okay, das ist so die die die Stimme der Vernunft, die da aus dir spricht dann, ne?
Ja, genau, dass ist das rationale ich, würde ich
Ja, okay, okay. Ja, okay, okay. Ja, ist aber auch wichtig, ne? Also, das sollte man auch nicht unterdrücken, ne, solange es jetzt nicht irgendwie Überhand, äh, nimmt und ungesund wird, ne, so, äh, man kann ja auch man kann sich gegen si sich selber gegenüber auch un also, man kann sich auch selber unfair gegenüber sein, ne? Dass man halt zu sch zu hart zu sich selber ist oder, äh, zu unrealistisch, ne? So das kann auch passieren. Da muss man halt gucken, dass man die Waage hält. Und wenn mal so 'n Gedanke kommt, Gedanken kann man schwer kontrollieren, teilweise, dann muss man sich da auch einfach mal, ähm einfach die Gesamtsituation angucken und schauen, okay, das ist das nimmt jetzt keine Überhand. Ich bin in der Uni eigentlich gerade bin ich gut dabei, in den letzten Prüfungen waren gut. Also, man soll halt einfach realistisch rangehen. Ne, also
Ah, okay. Also, man soll einen Schritt zurückgehen und das gesamte Bild sozusagen sehen.
Perfekt. Perfekt. Besser hätte ich's hätte ich's auch nicht sagen können, ähm, ja, ähm, hat's a ist es denn f äh, so, dass du, ähm, die persönlichen, äh, Ziele und, äh, Hobbys, äh
Ah, okay, okay.
Äh, wie soll ich sagen, ähm äh, dann komplett, äh, hinten anstellst wegen der Uni oder lässt du auch dann manchmal Uni Sachen einfach liegen, um das dann zu machen und bereust es dann, weil du es liegen gelassen hast? Oder ist halt wirklich so, dass du immer erst mal Uni machst und dann erst und dann dir aber trotzdem noch denkst: „Ey, ich könnte noch mehr für die Uni machen“?
Äh ja, ich würde eher sagen, dass ich letzteres bin. Also, ich bin nicht der Typ, der wirklich seine Sachen so aufschieben kann, weil ich dann die ganze Zeit darüber nachdenken muss, so. Und ich bin eher der Typ, der da die Sachen also, die unangenehmen Sachen halt so schnell wie möglich fertig haben möchte, so. Es ich würde sagen, es könnte halt auch eine k eine gute Persönlichkeit für mir sein, aber es könnte auch eine sehr schlechte Persönlichkeit von mir sein. Vor allem, wenn es wenn ich in einer Situation bin, wo ich halt sozusagen nicht die Kontrolle darüber habe, ob ich die unangenehmen Sachen zuerst machen möchte oder nicht, so.
Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Mhm. Okay, ich verstehe.
Dann ist es natürlich innerlich sehr belastend auch für mich.
Mhm, hm. Ja, klar, wenn man so dieses ja, das ist halt so ein 'n bisschen so zweischneidiges Schwert, ne? Also, einerseits, äh, für das Pflichtbewusstsein. Du sagst: „Das rationale Hören“, andererseits so das, äh, eben, vielleicht emotionale Hören, äh, das, äh, so g gerne, ähm, sich selbst verwirklichen möchte, Dinge tun möchte, die, äh, ihm Spaß machen oder angenehmer sind. Ja, ähm, das muss aber gar nicht divergieren, ne? Du kannst halt ähm, hast du so 'n äh, es gibt so so so wie so Zeitplaner, dass du halt einfach dir so feste Slots legst, wo du dann sagst: „Okay, hey, hier mache ich dann das, was ich gerne mache,“ ne? Und dann beschränkst du es aber zum Beispiel auch auf diese Zeit. Ne, du kannst zum Beispiel an den Wochenenden kannst du das zum Beispiel machen, dass du dann sagst: „Okay, ja, ich nehme mir mal am Wochenende Zeit für die Sachen. Unter der Woche nehme ich mir dann vielleicht mal 1, 2 Tage, mache das oder mal hier 'ne 0,5 Stunde, da mal 1 Stunde. Ähm, und, äh, gucke ne, das eine Hobby braucht 'n bisschen läng 'n bisschen mehr Zeit als das andere.“ Äh, dann guckst du halt da, wo du 'n bisschen mehr Freizeit hast, kannst du das das das das Hobby da reinpacken. Und das andere Hobby, äh, ist halt jetzt nicht so zeitaufwendig, oder da kann man auch einfach mal schnell pausieren. Ich denke mal so 'n Video zu machen, wo man singt, ist auf jeden Fall aufwendiger, wie du gesagt hast, als wenn man jetzt irgendwie 1, 2 Runden, äh, an der Konsole zockt. Natürlich auch immer im Maß, ne? Auch da aufpassen, <snorts> dass es keine Überhand nimmt. Aber so mit so festen Slots kannst du vielleicht mal versuchen zu arbeiten.
Mhm. Oh. Mhm. Mhm. <chuckles> Ah, okay, das ist eine gute Idee. Also, dass man halt sozusagen fokussierte Tage für bestimmte Dinge sozusagen aufbewahrt.
Genau, genau, genau. Äh
Ah, okay. Das ist das da das habe ich noch nicht in Betracht gezogen. Das hilft mir jetzt sehr, glaube ich. Und ja, ich werde dann, glaube ich auch, das so umsetzen, dass ich dann in während den Wochenenden halt dann versuche, meine Hobbys nachzuverfolgen und beziehungsweise halt dann zu schauen, dass ich mich wirklich relaxen kann so, anstatt dass ich jetzt die ganze Zeit über die Uni nachdenken muss. Sozusagen als Belohnung für mich gilt, dass ich das dann genau.
Okay. Ja, sehr gut. Ja, ja. Perfekt. Sehr gut. Sehr gut. Ja, doch, das ist wirklich so kann man auch manchmal sein Gehirn 'n bisschen austricksen, ne? Dass man so, ähm, sich damit belohnt, wie du das schon richtig gesagt hast. Und das macht dann auch die Vorfreude noch größer. Und das, was man dann unbedingt machen muss, um das, äh, angenehmer zu machen, auch angenehmer. <chuckles>
Jo, danke für deine Ratschläge.
Ja, klar, klar, gerne. Mach's gut, ich wünsche dir viel Erfolg dabei.
Ja, Dankeschön.
Jo, tschau.